He, anladım. Eee, yani peki o an özlediğinden bahsettin. Eee, daha başka hissettiğin durumlar da oluyor mu? Yani, eee, yalnızken mesela yalnızlık hissettiğin için, eee, mesaj atma isteğinin geldiği ya da böyle bazı durumlarda o pişmanlığın olması, eee, o yüzden şey yaptın, yani o anda, eee, özlem harici başka hangi duyguları hissediyorsun?
Yani yalnızlık hissettiğim de oluyor. Bazen geri dönüp bakıyorum. Bazı kişiler işte WhatsApp mesajlarının, eee, arşivini boşaltır tutmaz, mesela bazı telefon ayarlarında geçmişi silerler, ya da işte şeyi chat'i boşaltırlar. Ben onu da yapmıyorum. Ben böyle şey arşiv gibi orada tarihi, saati neler yapmışım falan böyle fotoğraflar, her şey orada gözümün önünde olmalı. Şöyle bazen geçmişe dönüp bakıyorum. Allah'ım kadeh fotoğrafı atmışım, arkasından işte keşke sen de burada olsaydın demişim, ne bileyim işte, eee, ondan sonra başka bir gün şey yapmışım, ne denir, yapay zekâdan da yardım istemişim bir görseli böyle işte hani şey, yapay zekâya girdiğimizde bize soruyor ya, işte bu, eee, "Ben mesela şunu nasıl söylerim?" diye sormuşum değil mi? Ondan sonra yapay zekâ bana işte is dilersen bunu biraz daha şiirsel bir dille yazabilirim demiş ve ben ona evet demişim. Oradan şiirini alıp görseli görsel oluşturmuşum. Görseli de bu arada, şey de değil hani gerçek görseller değil, biraz mitolojik şeyler yaptırıyorum mesela. Eee, ne bileyim, orda kimle kim olsun? Eee, Ar Ares'le şey olsun, eee, eee, He Hera olsun ya da işte Venüs olsun, onun üzerine, eee, şiir yazdırtmışım yapay zekâya. Bir de işte o, onu da onun içine katmışım, hikayenin içine katmışım gladyatör gibi ya da başka heykellerde gördüğümüz şeyler gibi, eee, bir konuya dâhil etmişim. Hani artık bir orda ben kafamda roman yazıyorum. <chuckles>
I hı. Evet. Hıı. Hımm. Hı hı. He, anladım. Hı hı. Yaratıcı.
Ve onu paylaşmaya başlıyorum. Bazen çok güzel şeyler çıkıyor bu arada. Kendimi takdir ettim hani edebi eser mi diye çıkmış oluyor yapay zekanın da, eee, etkisiyle ama, eee, sonra diyorum "Hani bir tutsaydın kendini 2 hafta, hani bir yazmasaydın, bir karşı taraf sana, eee, nasıl gelecek bir baksaydın." falan diye ama ilişkiyi, eee, yürüten, devam ettiren ya da işte hani, eee, sonlanması gerektiğinde de yine, hani o sözü söyleyecek kişiyi beklentisi yine ben olan kişi oluyorum. O beni biraz rahatsız ediyor.
Evet. Ne güzel. <giggles> Hımm. Hı hı. Anladım.

Yani o, eee, alıştığım şeyler gibi geliyor bana. Hep bir şeyin tekrarını yapıyorum gibi geliyor. Yani, eee, özlediğim zaman tabii ki yapıyorum. Eee, h b az önce dedim ya, hani işte, iki hafta görmemişim bile, mesajlaşmamışız bile. Ama bir türlü silememişim onu, eee, içimden öz özlüyorum ya da işte o alışkanlığın dışına çıkamıyorum. Özlediğim anda çıkıyor sanırım.
Hı hı. Evet. Eee, yok yani şey anlamında sormuştum yani b genelde t yalnızken mi olur, arkadaşlarınla dışarı çıktığında onların da, böyle biraz gaza getirmesiyle mi olur? Hani, çünkü işte, o kadehin fotoğrafını atıyorum vs. dediğin, hani, genelde alkollüyken mi bu tarz mesajlar atma eğiliminde oluyorsun?